ですよね。もうこれ早い段階で手を打たないと、どんどん、どんどんのめり込んで、もうほんとに手が付けられなくなっちゃったら、ほ誰にも止められなくなっちゃうので、もう今の段階で、あなたからほんとに強く言った方がいいですね。もう、こ世の中こんだけ、い騙されてる人いるんだよっていう証拠を見せつけて
うんうん。 うーん。 そう、いや はい。 確かに、ほんとにね うーん。 ね、あとやっぱ、たちが悪いのは、その、ネットワークビジネスみたいな感じなので、なんかその、友達みたいな感じの人たちが周りにいるんですよね。
ええ。 ああ。なおさらそれは難しいですね。
そう、で、この人たちはみんな幸せになってるみたいな感じで、なんかうーん、なんか私から見たら全然幸せそうには見えないんですけど、あん、なんかね、みんな幸せにやってるから、あ、うん「私もこれを飲めば」みたいな感じだったりするんですよね。
ええ。 ええ。 うんうん、ほんとこれは結構、ほんとに深刻な問題ですけど、もう、ほん破産してしまうっていうことが一番まずいので、なので、そう思うとやっぱり弟さんのやってることは、正しいと思うような気もしますね、破産する前に通帳取り上げるっていうのは。で、まあ、必要な分のお金だけ渡して、も、今月はこれだけしか買っちゃいけないっていう。
うーん、うんうん。 いや、そうですよね。うん。 うんうんうん。 確かにね。うーん、うん。 はい。 うーん。
そう決めるのはありかもしれないですね。いっかげつ使える量あの、お金はこれだけっていう風に。
確かにね。

これはちょっと心配ですよね。水1本3千円だと、3本買って、例えば1本1日で飲んじゃったら3日で1万円なくなっちゃいますよね。
いや、もう、結構ね、そう、うれで逆に弟は、すごいなんてか、節約をする人なんですよ。
ええ。 ええ。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
ああ。 ああ。 ええ。 <chuckles> 確かに、全く価値観の違う二人が住んでるってことですよね。 <chuckles> そうですね。
うーん。
うーん。これは結構深刻な問題ですね。
ね。 いや、そうですね。ま、でもね、そう、ま、弟の気持ちもわからなくはないので
ええ。 うん。 ええ。
ね、やっぱね、そんな1本3なんだかよくわからないね、水に3千円とかね、じゃあ、それはさすがに馬鹿げてるだろうとはね、私も思うので。うーん。
え。 そうですね。もう。でも誰が言っても多分お母さんって納得いかないと思うので
いや、もう無理、ね。うん、なんで、やっぱ
なんかそういう、幸せの水で騙された人とかの
はい。
なんか、被害者のなんか、そういう、ネット情報とかないですかね？こういう、ま、そこじゃなくてもいいので、似たような感じで、水で騙されたとかいう意見とか載ってるの集めて、で、それを印刷して、今度あなたがお母様に会う時に「現実はこうなんだよ」っていうふうに、あの、世間一般の声として、なんかそういう書類を見せるとかどうですかね？
いや、なんかね。 はい。 うんうん。